हाँ, बिल्कुल सही कहा।
उम, आपका क्या विचार है इस पे?
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है ना जो है मतलब पूरे मतलब जो है ना अ, एक जैसे आप फुटबॉल की बात करूँ, पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं ना उसमें सबको मतलब जो है ना महतो भूमिका होती है। और कहीं न कहीं जो है ना एक खिलाड़ी से जो है मतलब जा क्यों नहीं पड़ता। आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे ना कि अ, स जस गेम होते हैं उनमें मतलब उतना भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि मतलब जो है ना अ, आपका जो है ना टैलेंट दिखता है में और जो है और लोग भी देख रहे होते हैं। लेकिन जो टीम गेम्स होते हैं उसमें जो है बिल्कुल ग्रुप में सिलेक्शन होता है और जो है ना वहाँ कोचेस या जो सिलेक्टर आते हैं उनको अगर पैसा दे देते हैं, तो वो जो है ना अपने हिसाब से करते हैं। और जिसके मतलब जो ज़्यादा पैसा देता है उसको आगे आके मतलब मौका मिलता है।
जी। जी। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। अच्छा। सेलेक्ट कर लेते हैं। जी।

बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। ये जो मतलब काबिल होता है, उस काबिल उस खिलाड़ी को उतनी मतलब मिलती नहीं है आगे टीम में, तो बिल्कुल हताश हो जाता है और जो है ना छोड़ देता है फिर वो गेम, मैंने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं ना उभरते हुए जो कि मतलब जिन्होंने भी अच्छा खेलते थे, लेकिन मतलब स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद नहीं करते हो। आपका क्या विचार है इस पर?
हुँ। जी। जी। उ, जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ। हुँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक बोले हैं कि अ, भ्रष्टाचार जो है कुछ खेलों में तो बहुत ज़्यादा है, कुछ में नहीं हो सक अ अ, देखिए इंडिविडुअल गेम्स जो भी खेलते हैं ना, उसमें नहीं होगा लेकिन जो ये ग्रुप के जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ खेल हैं जो हॉकी हो गया मेरे ख़्याल से ये सब में बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार जो है चल रहा है अ, पूरी व्यवस्था ही ख़राब है व्यवस्था जो है ना, वही अ, उस टीम लीडर जो है ना डिसीजन ले लेता है कोई खेल के टैलेंट पे नहीं लेता है किसी का भतीजा है, किसका भांजा है करके। ज़्यादातर ले लेते हैं लेकिन इससे अ, भविष्य किसका ख़राब हो हो रहा है ना खेलों का ख़राब हो रहा है, है ना? उनका खुद का तो खुद कुछ नहीं जा रहा है, हम हार जाते हैं दूसरे देश के पास हमें मैडल नहीं मिलता है तो हमारी ही अ, हमारी देश की ही अ, जो है वाह-वाही नहीं हो हो पाती है। जी, तो जी इसका इसपे आपका क्या विचार है? जी।
जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। एक बार हाँ। बिल्कुल। हाँ। कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है ना अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो जो है ना आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब हम मतलब जो है ना मेडल वगैरह भी नहीं ला पाएँगे। और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार जो है ना हर चीज़ में है, चाहे आपने देखा होगा नौकरी क्यों ना हो, या कोई भी अगर किसी को काम निकलवाना हो, चाहे वो छोटे दफ्तर हो, बड़े दफ्तर, तो हर जगह है ना भ्रष्टाचार होता है। और मैंने देखा है मतलब लोग जो है ना मतलब लाइन में लगे होते हैं लेकिन जिस पे ज़्यादा पैसा है या जिसकी ज़्यादा पहचान है, तो कहीं न कहीं वो उसको जल्दी मौका मिलता है और प्राथमिकता दी जाती है उससे।
जी। जी। जी। हुँ। हाँ, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जी। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। जी।
क्योंकि ये गलत बात है। क्योंकि मतलब अ, जो लोग इतने टाइम से खड़े हैं वहाँ पे, मतलब उनको जो है ना पूछते भी नहीं हैं। लेकिन कोई बड़ा नेता का
हुँ। हाँ। जो टैलेंटेड है उसको नहीं मिल रहा है।
जी, बिल्कुल जो बड़ा नेता आ रहा है या उसकी कोई पहचान का आ रहा है, तो उसे जो है प्राथमिकता मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो है ना काफ़ी ज़्यादा गलत बात है अगर चलता रहा तो। आपका क्या वि है इस पर?
हुँ। जी। जी। हुँ।

जी, बिल्कुल सही कहा आपने और कहीं न कहीं मुझे भी लगता है ना मतलब जो खेला खेल ज़्यादा खेले जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा आपने क्रिकेट की बात करी, फुटबॉल की बात करी, तो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जैसे मैं फुटबॉल की बात करूँ, आपने देखा होगा ना हमारे भारत की जो टीम है ना वो वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ज़्यादा पीछे है। इतने बड़े देश मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी ना हम पे मतलब ढंग के 11 खिलाड़ी नहीं है, जो हमारे देश को आगे ले जा सके। लेकिन टैलेंट तो मैंने देखा है ना
जी। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। ओह! अच्छा। अ, अरे बाप रे! हुँ। हाँ, मैं तो उतना फुटबॉल नहीं देखती हूँ। आप बोलने से पता चल रहा है। जी, बोलिए?
हाँ। मतलब टैलेंट है ना वो भ काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में है। लेकिन आपने देखा होगा ना ये पॉलिटिक्स और जो है करप्शन के कारण जो है ना लोगों को उतना मौका नहीं मिलता है। और जो है हमारे पास इतने मतलब मेरी पहचान के जो हैं ना इतने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं, मतलब जो काफ़ी अच्छा खेलता थे। लेकिन जो है ना नेशनल के बाद नेशनल में भी जो है ना पैसा लगता है खेलने का, तो काफ़ी ज़्यादा होता बुरी बात है और जो थोड़ी जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है ना, तो वो जो है मतलब आगे भी नहीं बढ़ पाता। काफ़ी जो है ना, ये काफ़ी गलत बात है। आपके क्या विचार हैं इस पर?
हुँ, जी। जी। हाँ। जी। जी। जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल आप सही बोले। जी। जी, बिल्कुल सही व आपने कहा। बहुत ही मतलब जिसको टैलेंट है, जैसे ह हमने पहले भी बोला है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जी और जिसका टैलेंट नहीं है, ये भ्रष्टाचार के वजह से वो लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद क्या होता है? टीम के लिए वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और आपने फुटबॉल के लिए बोला है, फुटबॉल का तो मुझे पता भी नहीं है आपके बोलने पर मु मुझे पता चला है। मैं उतना फुटबॉल नहीं देखती हूँ कि इतना पीछे हो गया है हमारा देश। अगर सही मायनों से अगर सही अच्छे खिलाड़ियों को लाएँ ना फुटबॉल भी हमारे देश में बहुत क्रेज़ है। तो अच्छा टीम बन सकता है। एक अच्छा टीम बन के भारत को जैसे पुरानी जो टीम थी वैसा दे सकता है, अगर भ्रष्टाचार इसमें ना हो तो। जी, इससे मैं पूरा आपसे सहमत हूँ इस चीज़ के लिए। जी, बोलिए?
हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्क जी, बिल्कुल सही कहा आपने और कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर भ्रष्टाचार इसी तरीके से बढ़ता जाए, तो जो है मतलब हमारे देश में ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। और जो भी खिलाड़ी है ना उनका मतलब मतलब भरोसा उठ जाएगा खेलों से भी। क्योंकि आप जो है ना पर्याप्त मौका नहीं देंगे लोगों को तो कहीं न कहीं जो है ना लोग हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं वो गे तो आपसे बात करके और जैसा आपने बताया ना कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हर चीज़ में। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला आपसे और आशा करता हूँ हमारी
जी। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी। जी। जी। आ जी, आपसे भी बात करके मुझे बहुत ख़ुशी हुई है और बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ कि अगले बा कॉल में आपसे बात होगी। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और शुभ रात्रि।
जी, आपका भी मतलब धन्यवाद और शुभ रात्रि आपको। आपका दिन अच्छा जाए।
जी। जी, थैंक यू थैंक यू।